そうですね。なんでやっぱりこう、あの、しお願いされてることがわかんなくて聞き直したりとか、なんかそこが難しいなと思いつつも、すごいトレーニングになってるし、ま、やっぱり、あの、場慣れって必要ですよね。あの、やっぱこれからそう、あの、まあ現地の方とかもコミュニケーションする機会を増やしていきたい中で、すごくいいトレーニングになったなって。あと、子供はすごいなんか話しやすいので。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 必要ですね。 はい。 はい。 うん。 トレーニングに、うん。はい。ああ、そうですね。うん。
そう。なんでこう会話のま、気分がやっぱ明るくなったから、ずっとやっぱ家にいて勉強してると、なんか将来のことが不安だとか、仕事見つかるのかなとか、なんかそういう
うん。 うん。 あすいつまで うん。うん、煮詰まりますよね。
そうそう。やっぱりこう、なんかちょっと視野が、まあ、情景もすごい、あの山が見えてなんかこう、だだっ広いアメリカの大地みたいな。うん。ん見えそうそうそうそう。ぱり、あの自分を違う環境に置くと、ちょっと価値観とか気分も変わるなって思います。
うん。 うん。 はい。 はい。あ、ああ、そうですね。うんあ、自然の中で。うん。 うん。 はい。 うん。 そうですね。あとは、なんか私がやったのは、ま、これボランティアになるか分かんないんですけど、えっと日本語を、えっと話したいサークルみたいのがあって、で、で、それがあの、すごいまだ、結構若い子達は25から30ぐらいだったんですけど、ま、その子達が週1回、あの、集まってて、で、日本人は英語をしゃべ一応喋らなきゃいけない、基本的には。で、えっと、外国人の方は日本語を喋らなきゃいけないっていうサークルで、で、間違ってたらもちろん、あの、訂正してあげるんですけど、それも面白かったですね。
うん。 うん。 へえ、はいはいはい。 うんうん。 うんうんうん。 ほうほうほうほう。 ねえ、はいはいはいはい。 うん、ふんふんふんふん。 へえ、なんどんなどんなことが一番面白かったですか？
はい。 うん、なんかやっぱり、何で日本に興味があるの？っていうと、うん、何かそそこを聞くのが一番面白かったですかね。で、まあ、やっぱりアニメとか、とかまあ、出張に行ってとか、そういうのが、うん、多くて、なんか日本の綺麗さに感動したとか、うん、うん、日本の便利さに感動したとか、まあ、そういうところから、あの、入ってくる子が多いですかね。あとうん。
ああ、そっかそっか。 ふんふんふん。 はい、ははいはい。 あいますよね。うんうんうん。 うんうんうん。 やっぱりこう、だから日本で生まれ育ってると、なかなか見えない視点が、そういう海外から来る方と話すと、あ、日本のこういうところがユニークなんだっていうのはあれ、結構あの、思い起こさせるとこありますよね。
そうですね。 うん。

はい、えっとボランティアに参加参加したことがありますか？
はい。 はい。 はい。私は、あですね、あのえっとアメリカに住んでたことがあるんですけど、アメリカに住んでいた時に、あのに日系人の方が、老人ホームっていうかにえっと入居されていて、そこに日本語で話すに行くっていうボランティアをしてました。
うん。 うんうんうん。 うんうん。 はいはいはいはい。 うんうん。 ああ、なるほどですね。そう、私も今ちょうどボランティアしてて。
はい。
で、今なんか障がい者の方。
うん。 はい。
ま、子供なんですけど、を馬に乗せて、なんか癒すみたいな、ホースセラピーみたいな。そんな感じなんですけど、なんか、なんかどう、なんかひ楽しいですよね。こうなんか普段日常と違って、なんかた人助けみたいな。
はい。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 うん。 そうですね。ええええええ。で、あの結構その方はアメリカで長くあの話されあのししてあの住んでるので、もちろんあのにほえっと英語ももちろんしゃべれるんですけど、やっぱりなんか高齢になってくると、なんか日本語が恋しくなるみたいで。
うん、ふんふん。 ああ、あ。
うーん、それで、あの一緒にえっと歌を歌ったりとか、あのちょっと、おはじきみたいな、なんかすごい昔のゲームをしたりとかして、うーんそうするとなんかすごく嬉しそうで、なんか、あ、ね、なんかやっぱり日本語やっぱ母国語でなんかすごく大事なんだなって。
はいはいはいはい。 ああ。 へえ。 あ、日本出身の方なんですね。
あ、そうなんです、そうなんす。みんなあのもちろんアメリカ人の方も入居してらっしゃるんですけど、なぜかなんかそこのいろ老人ホームには日本人の方が多くて。
へえ。 ああ、あなんか敬老とかいう感じのなんか、ありますよね、日系のひ方がたくさん入って、老人ホーム。
うん。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

うんうんうん。ええ、じゃん。
なんかね、やっぱりアメリカが合わないっていう人、ほんまあ、やっぱ、住んで思いますけど、確かに、あの、何でしょう、皆さん、こう、お互い敬意を持ってお話ししない方とかもいるし。まあ、運転とかしてると危ない目とかも、まあ、日常茶飯事であって、私あんまり反応しないんですけど、なんか、あ、夫とかは、もうなんか、日本にいたらこんなこと絶対ないのに、なんで、とか言ってムニャムニャ言ったり <scoffs> でで。<chuckles>
うん。 うん。 <laughs> <chuckles> うんうん。 <laughs> うんうん。まあ、にアメリカはちょっとね、強くないとやってけない国ですからね。
う、うん。 ああ、確かに確かに、ああ、確かに、ま、日本もね、なんか、ちょっとずつ変わり変わりつつはあるけど、やっぱり他の国に比べたらね、まだまだ、あの、いち ん、あ、これ好きですよね。<laughs>
うーん。 うん。 ええ。 まだまだ、大人しいです。<laughs> <chuckles> うーん。<chuckles> じゃあ、ぜひそういうサークルとかも見つけて、まず旦那さんから教えてあげてください。<chuckles>
そうですね、なんか、これなんの、日本人だって使わないよみたいな漢字ばっかり覚えてるし。<laughs> 私、漢字書けないし、<chuckles> すごい大変だなと思います。大人になってから、日本語学習。<chuckles>
うん。 うん。 <laughs> うん。 うん。 はい、ありがとうございました。
ありがとございました。